Molto spesso la vita ci mette di fronte ad episodi, eventi, ehm, che in qualche modo, mhmm, ci portano a fare delle scelte totalmente diversi magari rispetto alla vita precedente. Ecco, io volevo chiederti oggi quando hai scelto di ricominciare da capo e perché, se ti è capita
Okay, sì, e allora diciamo, ehm, che per il tipo t ti direi per il tipo di lavoro che faccio, ma in realtà, ehm, proprio perché la domanda è, ehm, quando hai scelto di ricominciare da capo, diciamo che la parte del lavoro è investita in in maniera esatto, quindi
I i in questo, <chuckles> chiaro, in maniera determinante. <chuckles>
Esatto, quindi ti direi che sono proprio, ehm, una, uhm, persona che tende a a fare questa cosa, non tanto per inconcludenza, perché magari, ehm, qualcuno tipo i miei genitori potrebbero dire <laughs>
Guai a lo fai perché no sei inconcluden non raggiungi nessun risultato e allo e allora cambi, no ma magari per rinnovare semplicemente lo stimolo.
<chuckles> Esatto. <chuckles> Esatto. E esatto. In parte, uhm, è per per ritrovare lo stimolo, perché penso che molto spesso, uhm, quando fai la stessa cosa per tu uhm, diciamo per tanti te pe per tanto tempo tutti i giorni, ehm, perdi proprio la la la genuinità, la novità del del gesto, quindi è importante
Quanto tem Sì, magari ha anche anche la la capacità di produrre, magari di
Esatto. O quantomeno di produrre cose interessanti, cose cose innovative. Quindi il ricominciare da capo, uhm, per me è molto, molto importante. Allora io ho studiato filosofia, quindi già parto già così. <chuckles>
Esatto. Ah. No, no, eh, no, e nel senso che comunque è una una cosa impegnativa voglio di che presuppone poi delle co delle conseguenze interessanti, in questo senso dico.
Esa de de conseguenze gravi secondo me. <chuckles>
<laughs> No, va beh, interessante è u u un un bello studiare, filosofia.
Eh, sì, sì, è sicuramente un bel percorso che, ehm, da una parte mi pento amaramente di aver di aver scelto perché comunque dal punto di vista lavorativo è piuttosto piuttosto ostica come come scelta, però dall'altra parte
<chuckles> Ah, bene. <chuckles> No Non non ti apre grandi prospettive, in questo senso dici?